あ、それはなんか来てくれて嬉しかったけど、ほんとに全然来るとは、ほんとに思ってなかったらしくって、なんかその、社交辞令的に、あ、じゃあ行くねって言ったんだと思ってたらしいんですよ。
うん。 あ、なるほど。あ、お互いお互いじゃない、あの彼の方は、ほんとに社交辞令であの、おあの自分のね、とこに来てくれるという思ってたのに、だからあえて来てくれたから嬉しかった、だからおごってあげようまでいったってことなんですかね。
ああ。 そうなんですね。ではい。
うん、ええ、じゃあ、それがどこで恋愛に変わったんですか？
そしたら、えっと、連れてってくれたお店が、とうステーキ屋さんだったんですよ。で、大学生にしては、あのかなり、何でしょう、頑張ったなっていうような高い
はい。ええ。 あ、ふにゃふにゃぜんえんみたいな、ちょっといいとこだったんですね。
そうです。結構本格的なステーキ屋さんで、なんか、え、こんな高いの頼んでいいのっていう感じだったんですよ。
ええ。 うん。 ね、何時間バイトしたらそれ <chuckles> 払えるんだみたいな感じのね。
そう、そうなんです、と当時だとほんと、なんか1日分ぐらい飛んじゃうっていうか、それだったので、なんか私、そこ、す
うん、へえ。 じゃ、そこの心配もあったんですか？

なるほど。なんかいろいろね、あのちょっと縁がありそうな感じですけど、再会した時は、例えばあの、その、同窓会があの和風の店ならガラガラって開ける感じかもしれないですけど、普通にカランカランって入ってって、あのカランカランも喫茶店だからないか、中入ってって、じゃ、そこに座ってる彼なのか、後から彼が来たのかわかんないすよ、もう一回再会した時はどんな感じを覚えたんですか？
うん。 うん。 <laughs> うん。 うん。 いや、再会した時のああの、描写はあんま覚えてないんですよね。だからそんなに印象があったわけではない。
あ、なるほど、うん。
ただうん、なんか会って懐かしいなって、ゆまあ、ま、簡単に言うと大きくなったなっていう印象ですかね。
あ、なるほど。お互いね、みなみんなも含めて、じゃ、他のお友達とか同級生も含めて「あ、みんな大きくなったね」いや「背伸びたね」とか「あ、髪型そんな風にしたの」みたいな、いわゆるそんなノリだったってことですかね？
うん。 はい。 そうですね。そう、そうなんです。そんなノリだったんです。もう小学校6年生からいきなし20歳なんで、もうほんとにちっちゃい男の子から、ちゃんとした男性になって声変わりもして、だからなんか私たち女性としては「ええ、なんか声低くなってる」とか。<laughs> 髪型の <chuckles> 髪型マッシュルームカットじゃなくなってるとか。
うん。 うん。 うん。 <laughs> 確かに。ですね。<chuckles> <chuckles> マッシュルームカットじゃなくて、なんかね、ジェルとかつけておしゃれな感じになってるとか。
と、あと「え、半ズボンやめたの？」とか。<chuckles>
<chuckles> いや、同窓会に半ズボンで着てたら勇者ですね。
いや1人いましたけど。<chuckles>
あ、勇者がいらっしゃったんですね。ああじゃあ、なんかクラス全体の雰囲気は結構いい感じのクラスだったんですね。そんな同窓会も開くぐらいで。うーん。
いました、いましたけど、なんそ あ、そうですね。うん、だからなんか、あの、あんまり、うん、おっきくなったねっていうのが印象だったんですね、もうすべて。
うん。あ、じゃ、おっきあ、なるほど、じゃ、おっきくなったねの文脈で、あじゃ、ど「大学どこなの？」みたいな世間話みたいなのから「バイトどこなの？」ならからの、あ、きその近くだね、に発展していったんですね、会話が
はい。 あ。そうです。

あ、告られたわけですね。うん。へえ。
あ、そうですそうです。はい、それでお付き合いしたって言う感じだったので。
うん。 じゃあ、ほ
ああ、凄い、同窓会って凄いなと思って。<laughs>
ね、ほんとですね。なんじゃあ、今振り返ると、まあ、ちょっと今までの話も、ちょっと出ちゃってたかもしんないですけど、あの時の自分が、こういう風に言ったからとか、発言したからとか、あの時なんか、こういう、分かんない、座席替えをしたから、みたいな。なんか、この行動が、意外とキーになってて、大きかったな、みたいに振り返ると、どんなところがありますか？
はい。 うん。 うん。 うん。はい。 あ、やっぱり、その「バイト先に来て」って、言われて行ったっていうところですかね。
うん。 ああ、まあ、断るとかね、お茶を濁すとか、言ってもい言っても行かないみたいな選択肢もあった中で、行動が出来たっていうところですよね。
うーん。 そうですね。で、その時って、まだちょっとスマホとかがなかった時代なので、ほんとにもう口約束、何処んど何処で働いてるっていう風に、何曜日と、何曜日と、何曜日、何処で働いてるって言われて、それで行っただけなので。もしかしたら行ってもあ、そうだ、1回行った時は会えなかったんです。休憩に入っちゃってて、会えなくって、そいで
うん。 へえ。 うん。 うん。 うん。 あ、な 今ならね、LINE とかあるところが、当時っぽいですね。なんか東京ラブストーリーみたいな話ですね。<laughs>
そうなんですよ。なかったんですけど。 そう。<laughs> そいで、あの、な、あっと、休憩は何分だから、「何時には戻ってきます」っていう風に言われて、それで、もう1回戻ってきたんですね、時間潰して。だか、ほんとは、そこで帰っちゃっても良かったんですけど、まあ、一応ここまで来たからと思って。
うん。 うーん、なるほど。 うん。 はい、へえ。うんうん。そうなんですね。じゃあ、何でしょうね。その、そういう、ま、同窓会で再会して、そういう風にね、あの色んな、ちょっと偶然っぽいのが積み重なって、お付き合いする事になった、なんか、そういう経験って、ご自身の人生には、なんかポジティブな影響を与えましたかね？なんかこう、考え方がなんか色んな事を楽しめるようになったとか、例えば。
うーん。 うん。 はい。 はい。 あ、そうですね。私ちょっとなんか、あの、えーと、その、ん、ずっと、その後、ずっと女子校だったので、ちょっと男性に、ちょっと、きょ恐怖心っていうか、なんか、ちょっと男性との話がうまく出来ない事があったので、まあ、彼とあの、結局お別れしちゃったんですけど、彼となんか過ごして、あ、なんか男の人って優しいなと思って、あの、うん。そういう恐怖心がなくなりました。
うん。 ああ。 うん。 はい。